Ừ! Nên là rất là sợ bạn ơi, tụi mình đi mà phải căng con mắt ra coi, lỡ mà đạp trúng cái đền hình như 5.000.000-6.000.000 gì đó một con á.
Ui cha ui!
<laughs>
Ơi giời ơi, đáng yêu ghê ấy. Nhìn nghĩ đến mấy con chim bé xíu xíu mà mà, kiểu như nà, nó lại nhiều màu sắc nữa thì cũng đáng yêu đấy. Nhưng mà tưởng là nó phải bay ở trên cao, đây nó nại còn đi xuống dưới chân nữa thì thôi chịu rồi. <chuckles>
Áp lực. Ừm, đẹp thiệt. Đúng, đúng. Ờ, thì đó, sà sà dưới chân nữa chứ mới ghê, hồi tụi mình cho đồ ăn á thì, kiểu như, nó chạy mất tiêu bạn ơi, nó được cho ăn nhiều quá nó no á bạn, nó trốn hết trơn à. <laughs>
<chuckles> Không biết nà mấy con trong đấy nó có bị béo phì không đấy? <chuckles>
Nhức đầu. Ừ, ừ, mình thấy nó mập thiệt bạn ơi, kiểu, nó nhỏ nhỏ mà có võ nha, nó như một cái, ơ, trứng vậy đó bạn nó tròn tròn vậy đó, dễ thương lắm.
Ừ. <chuckles> Đấy, được cho bao nhiêu là du kh cho ăn, thế cuối cùng là nó tròn ủm ra, sau này nó không bay được nữa đâu, nó cứ đi dưới đất ấy.
Ừ. Thì đó, chạy luôn bạn ơi.
Ừ tè lạch bà lạch bạch luôn á. <chuckles> Nhưng mà, ừm, ở đấy thì bạn thấy là có một cái loài động vật nào đó mà bạn thấy nhìn d nhìn rất là thú vị không?
<chuckles> Thì đó. À, có bạn ơi, có một cái con ngựa lùn, ờ, nhìn nó dễ lắm. Ừ, nó lùn hơn cái thắt lưng của mình luôn bạn, nó lùn lắm. Nhìn nó dễ thương, ừ, nó dễ thương lắm, nó có khúc à bạn ơi. Mà bạn biết cái con gì mà nó phun nước miếng hông? Á, tên gì mình quên rồi ta? Ờ, cái con đó đó.
Ngựa lùn hả? À, thế hả? <laughs> Ừ, con gì ta? Mà hơi hơi, kiểu, con cừu ấy d kiểu, giống giống con cừu mà nhưng mà cổ nó cao cao. Ừ, hình như là con lạc đà.
Ừm, nó na ná lạc đà, đúng rồi, nó na ná vậy đó bạn. Ừm, hình như lạc đà gì đó đó bạn, đúng rồi. Ừ, nó phun nước miếng thiệt nha bạn, ừm, nó nó chạy, nó dí mình, nó phun nước miếng bạn ơi, kỳ lắm. <laughs>
Ừ, bên Trung Quốc hay có. Ê. <chuckles> <laughs> Con đấy nó hay nhổ nước miếng mọi người hay sao? <laughs> Ừm.
Đúng rồi, nói chung là nói chung là cũng phải né né xíu, nên mà được đụng n tụi nó cũng vui á bạn, kiểu như, thấy gần gũi lắm.
Hê, đáng yêu phết ra nhỉ? Bình thường thì chắc là chỉ thấy mấy con đấy ở trên, kiểu như là, trên ả hình ảnh hay là trên những cái video thôi ấy nhỉ? Ờ, hay ghê ta! Nhưng sao lại có thể ở được một cái nơi mà lại, kiểu như là, ừ, ừ, gọi là, tụ tập lại tất cả những cái con vật, ừu, kiểu, đáng yêu như thế. <chuckles>
Ờ. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. <chuckles> Ừm. Đúng rồi bạn ơi. Nói chung là mình thấy là đi cái chuyến đó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì kết thúc chuyến đi á bạn, người ta còn ẳm ra cho mình ẳm, gọi là, cái con gì bạn biết ở ngoài sa mạc hông ta? Ờ, cái con gì mà nó lùn lùn, nhỏ nhỏ, mình không nhớ tên là tiếng Anh là gì nữa. Ờ, hình như là meerkat gì đó. Ừm, cái con đó mình nhớ là cho trong phim hoạt hình á bạn. Mình thấy là ở ngoài sa mạc, mà sao ở đây nuôi được luôn, hay lắm!
<chuckles> Ở ngoài sa mạc á hả? <chuckles> <chuckles> Ôi trời.